जी देखिए, मुझे आपसे ये पूछना था कि आपने कोई नई आदतों को अपनाया है अपने वर्तमान समय में? कई पुरानी आदतों को छोड़ा हो, आपको लगा हो कि, "नहीं, ये ठीक नहीं हैं।" नई आदतें अपनानी हों, ऐसा कुछ कभी किया आपने?
जी। उ हुँ। अच्छा, ये तो आपने बड़ा ही दिलचस्प सवाल पूछा है। और मैं जवाब के तौर पे बोलना चाहूँगा कि हाल ही में मैंने बहुत अच्छे-अच्छे बदलाव किए हैं अपने जीवन में, शुरुआत किया है। तो सबसे पहले मैं तो कहूँगा कि सोने-जगने का एक अच्छा दिनचर्या मैंने तय किया और अपने स्वास्थ्य से संबंधित व्यायाम को जोड़ा है अपने जीवन में। और बहुत अच्छे परिणा
<laughs> जी। हुँ। ओह! जी, जी। ओह! अच्छा। ओह! मतलब किस तरीके के व्यायाम करते हो आप? थोड़ा-बहुत प्रकाश डाल दीजिए।
हाँ, देखिए, योग तो तो मुझे थोड़ा-सा अ, बोरिंग लगता है तो मैं कसरत करता हूँ, दंड-बैठक करता हूँ, और पुशअप्स लगाते लगाता हूँ, और थोड़ी दौड़ लगा लेता हूँ, सुबह सैर कर लेता हूँ।
हुँ, हुँ। आह! हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा, अच्छा। बढ़िया, बढ़िया। मतलब पूरा सेहत का ख़्याल रखते हैं आप अपना, है ना?
जी, जी। हाँ, मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी भी है और हर किसी को करना चाहिए। क्योंकि स्वास्थ्य पर जब आप काम करते हैं तो एक मज़बूती महसूस होती है। एक अ, स्व स्वस्थ्य स्वास्थ्य जो है, वो बेहतर होता है। तो काफ़ी अच्छा अनुभव होता है। जी।
वो तो है। जी, जी, जी, बिल्कुल। हुँ, हुँ। हुँ। जी। हुँ, हुँ। बिल्कुल। मतलब इसके मतलब आपने शुरुआत कब से की? अभी हाल ही में की या पहले से ही आपकी ये आदत रही है या फिर आपको लगा कि नहीं, कहीं बार ये आदत छूट गई या फिर अब फिर से नया शुरू करना है? ऐसा कोई था या पहला कदम आपने कब पढ़ाया, इस चीज़ के लिए?
जी।